あの。 ま、自信がない時って、ま、誰でもあるかなと思うんですけど、なんか、そういう時に取る具体的な対策って何かありますか？
はい。 はい。 そうですね自信がない時に取る対策ですか？
はい、ま、例えば、なんか自信がなくなることとかってありますか？
はい。 自信がなくなること、う、あんまりないんですけど
ああ、あんまりないんですか？
そうなんですよね。
へえ、え、じゃあ、何て言うんでしょう、うん、と場面で言うと、こう、仕事だったり
ええ。
ま、人間関係だったり、ま、人生において
はい。
結構じゃ、自信を持って生きているっていう感じですか？
そうですね、基本的には自信持って生きてますね。ただやっぱ昔は自信がないこともよくありました、人の目を気にしてしまってとか。
へえ。 あ、そうなんですね。ああ、じゃ、あの、もしかしたらそれが何かのきっかけで無くなったのかもしれないんですけど、じゃあ昔その自信がない時があったっていうのは、例えばどういう時になかったりしました？
はい。 はい。 そうですね、昔、あの、スポーツでサッカーをやってたんですけど
はい。
はい、あの、サッカーをやってる時に
はい。
あの、やっぱり試合の前とかに、あの、この試合勝てるのかな？とか、あの、シュート、あの、フォワードっていうポジションで点を得点を取らなきゃいけないポジションだったんですけど
ああ、はい。 うーん。 はい。 ああ、それはうーん、プレッシャーがあるからこそ、ん自分にできるかなっていう、こう、自信が、こう
得点が取れるかなっていう。 そうですねやっぱ自信がなくて
ああ、え、そういう時はどのようにしてその自信がない自分をこう、何て言うんでしょう、払拭することができましたか？
そうですね、まずはやっぱり、あの、トレーニング。
はい。
あの、そのシチュエーションを想像して
ああ。
イメージをして、あの、こういう場面になったら、こういうことをした方がいいっていう想像してトレーニングをして
はい。 うん。 はい。
で、やっぱシュートだったら、あの、点を決められるように、あの、シュートが、あの、ゴールの枠に入るように、で、キーパーとかもいたりするんで、こっちの方に、あの、隅っこに蹴ったら止められないかなとかっていうのを、あの、そこに蹴る練習をひたすらして
はい。 ああ。 はい。 ああ。 ああ。
で、ま、それがやっぱり自信に繋がっていきましたね。
はい。 ああ、なるほど。あの、その、自信がない原因が、そのシュートができるかどうかの、こう、自信のなさだったら、シュートの確率を上げるための努力をすることがその時の対策だったっていうことですか？
そうですね。
へえ、すごい、あの、努力家でいらっしゃるんですね。すごく、あの、いいことだと思います。
あ、ありがとうございます。
はい、で、なんか、あの 今は割と、こう、自信がなくってさっきおっしゃってたと思うんですけれども、なんか昔はやはりそうやって自信がないって感じる時もあったのに、こう、なんか大人になってっていうんですかね、こう、何かをきっかけに、こう、自信がなくなることがなくなっていったとかなんかきっかけがあるんですか？
はい。 そうですね。それで言うと、あの、完璧を目指さなくなったっていうのはあるかもしれないですね。
はい。 ああ、ま、完璧を求めるからこそ自信がなくなっちゃうっていうのはありますもんね。
そうですね。やっぱり100％を求め過ぎてしまうと結局100％のことって、できないことの方が多いので
はい。 はい。 はい。 ああ、そうですよね、なかなかできないですよね。
そうですね。テストとかも、いや、ま、学校のテストとかもそうで
はい。
まあ、受験とかもそうで、あの、これ大丈夫かなって自信ない時に、やっぱ100点を取らなきゃいけないって思ってしまうと、余計に自信なくなっていくんで。
うん。 はい。 ああ。なるほど、こう自分で自分の目標をそんなに、こう、高くかが掲げすぎない。
そうですね。
ああ、ええ、その、切り替えってやっぱ、なかなか難しかったと思うんですけど、それでその、切り替えるタイミングの時に、意識するように、しながら、えっとやっていましたか？
そうですね、やっぱり100点は、あの、取らなくていいんだっていうので、ここぐらいまでやればいいんだっていうので
ああ。
意識はしてましたね。
あ、それが今、定着して、基本的に、もう、あの、完璧を追い求めないっていうのがこう、基本の性格に変わっていったっていう感じですか？
そうですね、やっぱ、思い込み、あの、私が過去に読んだ本で、それもすごい影響を受けたんですけど
うーん。 ええ、どんな本ですか？なんか内容を教えてください。
はい、心配事の9割は起こらないっていう本があったんですけど。
ああ、あ、なんかよく聞く、あの、ワードではあるんですけど、本があるんですね。
そうなんです、あの、ま、タイトルがそれで合ってたかどうか覚えてないですけど、そういう本があって。で、ま、もうタイトルにある通り、中に書いてあるのは、心配事はのほとんどが起きないよっていうので
ええ。 はい、はい。 はい。 ああ、ええ、すごい、それってすごい自分を自信づける、なんか安心できる言葉ですよね。
そうですね、ま、あの、完璧じゃなくて、あの、大丈夫っていうそのひゃくパーセントじゃなくて大丈夫だよって自分に問いかけて
あ、はい。 はい。
え、そういう、あの、心配してることは大体起きないって思っちゃえば
はい。 ああ。 ええ、すごい。なんかじゃあそうそう思うようにして、こう、気が楽になって、その自信がなくなることが、なくなっていったなっていう実感があったということなんですね。
そうですね、やっぱり、あの、長く経験していること、それこそサッカー、スポーツだったりとか、ま、テスト勉強、テストに備えてとか、ま、何回か何回かこうやってることに関しては、そうやって解決していけたかなって思うんですけど、中にはやっぱり今、仕事を始めて
はい、はい。 うんうん。 はい。
仕事の中ではやっぱり、あの、ちょっと自信ないなって思っちゃうことは、あの、たまにはあるんです実は。
あ。 あ、たまにはあるんですね。ああ、よかった。なんか、あの、完全にじしし自信が <laughs> なんか無いなんていうことが、すごいやっぱなかなか無いなと思っていたので、へえ。
そうなんです。 <laughs> そうですよね。実は、まあ、少しあるんですよね。
はい。え、ちなみにどういった時に、その、少しある自信がなくなる時は、あの、感じるんですか？
そうですね、今、あの、私、ま、建設系の仕事をしてるんですけど
あ、建設系、はい。
そうです、それで、ま、見積もりとか出さなきゃいけない時があるんですけど
ああ、お客様に対してこの工事がいくらですよっていうお見積もりですか？
あ、そうです、そうです。
ああ、はい、はい、それ、うん。
その時に、ま、あの、自分の経験したことのないような、あの、工事、あの、例えばこれをこうしたいですとかっていう、自分のこの、あの、今まで勉強したことのないような内容を突きつけられた時とかは、これちょっと自信ないなっていうのは
はい。 ああ。 はい。 ああ、はい。 ああ、感じられることあるんですね。
ありますね。
ええ、でも、あの、ま、建築業だからこそすごく多分幅広くイレギュラーなこともあったりするからこそ、こう、自分の提案で間違いがないかの こう、自信のなさにつながってしまうと思うんですけれども、ま、そこでじゃあ作った見積もりに対して自信が持てないなって思った時は、どのように、あの何て言うんでしょう、お客様に持っていく前に、こう、解消しますか？
はい。 そうですね、それで言うと、あのやっぱ今の時代の変化なんですよね。
はい。 時代の変化ですか？え、例えば、どどういう変化ですか？
はい。 そうですね、あの、やっぱお客様がこう考えてること、自分が、あの、知らなかったりすると
はい。
あの、やっぱり 今はもうネット
はい。
で、何でも調べて出てくる時代じゃないですか。
そうですよね。なんかユーチューブでもそうだし、あの、チャット GPT とかもそうですけど、ま、だいたい答えてくれますよね。
そうですね、もうあのやっぱり今の時代ってネットであの、みんな、あの、例えばこういうことをしたいって、あの、お客様が思った時には、こういう時にはこういうことを注意してくださいっていうのも出てきたりするんです。
はい。 はい。 うん。 ああ、そうなんですねうん。
はい、で、それをはい、あの、それを調べてネットで調べてすぐ出てくるのような内容
はい。
あの、ま、ネガティブ要素っていうか、不安ごとになりうることをあらかじめ自分で調べます、まずは。
はい。 はい。 ああ、じゃあ、こう、どうお客様にこう、まあ、突っ込まれてもいいように、こう予習をしておくというか。
そうです。お客様が突っ込みやすいようなところはネットで、し大体お客様調べるので、だからこそネットで出てくるような内容は、まずはこれとこれとこれ、あのお客様から指摘がありそう、ネガティブ要素として出てきそうだなと思った内容があれば
ああ。 はい。 はい。 はい。
はい、そこを調べて、そこに対してあのすぐ返答できるようにするっていう、ま、ユーチューブで見たりとか、そういう対策たてます。
うん。 ああ。 <laughs> ああ、じゃ、まあ、見積もりを作った時は、この工事やったことなくて、しなんだろう、心配だなと思っても見積もりを出しに行く前には、頭の中ではその、何て言うんでしょう、イレギュラーな内容がもうこう、何て言うんでしょう、頭の中ではもうこう理解できる工事の内容に変わっている。 その上でお客様にお話をしに行くっていうことですね。
そうですね、やっぱりユーチューブとかっていうのを見ると、あの、もう物語として、語ってくれてるので、それを見るとやっぱりあの、対策としてはもうあの万全な状態にできるんで。<sniffs>
ああ。 はい。 はい。 ああ。 そうですよね。なんか本をみ見るだけで、なんかよくわからない内容を頭に詰め込むよりも、人がこう実際に映像付きでやってくれてることを見て学んだ方が、確かにこうまあ、自分がやってもないけど、やったかのようなこう理解度というか
そうですね、やっぱシミュレーション、はい、予習シミュレーションっていうのが、やっぱり昔からま、サッカー、スポーツやってた時からもそうなんですけど。
になりますよね。はい、ああ。 はい。 はい。
はい、やっぱ自信がちょっと持てない時は、その時の最悪な場合を想定して
うん。 はい。
あの、イメージして、そのそれに対応できるような、対策、まあ今で仕事で言ったら、ユーチューブで予習しておくとか。
うん。 はい。 ああ、すごいです。なんかこうやっぱり昔の話から、今あるその自信のなさに対する対策がやっぱどれもこう、努力家でいらっしゃるんだなっていうのがすごく伝わる内容です。
まあそれほどでも。
ええ、はい。<laughs> でもなんかじゃ、ま、例えばこう、ま、一般的にはそれでもこう自信を持ちづらい方ってたくさんいると思うんですけれども、ま、そういった人たちにこう
はい。
自信が持てるようにする何かこうコツみたいなものとかってなんかありますか？
そうですね、それで言うとやっぱり、あの、もう目標とか、あの、その物に対して自信がない対象に対して、あの、まあ、それを一気に成功させようと思わないで、あの、なんかちっちゃいことでも、あの、まあ、一つ一つステップを踏んで
はい。 はい。 うん。
やっていくっていうのは一つの、あの、まあ、答えというか対策なのかもしれないですね。
ああ、すごい。じゃ、あの、やはりさっきおっしゃっていたようなその心配ごとの9割は起きないじゃないですけど、自分の中でその、何て言うんでしょう、完璧でいなきゃいけないっていう気持ちを やっぱりこう落として なんか、ま、気軽にじゃないですけど
そうです、もう完璧じゃなくて全然いんですよ。
ああ、なるほど。
うん、全然完璧である必要はないです。やっぱそれがもうやっぱり、あの、自信がちょっとないなって思った時でも、あ、完璧じゃなくてもいいと思えば
はい。 はい。 うん。
ま、大体のことは
はい。
何とかなるかって思えてくるんで。
うん、ん。 ああ、すごくなんか説得力のあるなんかお話で、なんかそれを聞いただけで、おそらく、あの、あ、いいんだって思えることが、こう、その人たちの、えっと、自信につ自信につながるというか、まあ、あの、安心につながるっていうのがすごく、あの、よく伝わりました。楽しい話 <laughs> ありがとうございました。
そうですね。 セルフマインドコントロールです。 はい。